अ, मैं आपको क्या एग्ज़ाम्पल दूँ छोटा-सा, आप कलाकारों को देख लीजिए। हुँ, हुँ। फ़िल्म फ़िल्म के कलाकारों को आप देख लीजिए। कुछ-कुछ एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनकी फ़िल्में अ, शायद कभी नहीं चली होंगी और वो फिर भी काम कर रहे है, वो बने हुए है कि कभी ना कभी उनकी फ़िल्में चलेंगी या कुछ आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए अ, अर्जुन कपूर को आप देख लीजिये। अर्जुन कपूर की बात करूँ, असल जिंदगी में अ, मैंने नहीं देखा कि उसने ओ सबसे पहली फ़िल्म उसकी इशकजादे आई थी बहुत अच्छी चली। उसके बाद वो कहीं न कहीं हार रहा हार हार ही है वो रही हो रही है उसकी मैंने देखा काम में उसके, हर तरीके से। लेकिन वो मनोबल उसका मैंने देखा बहुत तगड़ा है, कुछ भी कहो उसको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है सोशल मीडिया पे सब कुछ। मैंने बहुत बार देखा है लेकिन मतलब वो असल जिंदगी में भी कहीं न कहीं लड़ रहा है अपनी हार से और लड़ता जा रहा है लड़ता जा रहा है। देखना लेक लेकिन ऐसे लोग सक्सेस होते हैं अब कब होंगे ये नहीं पता लेकिन आपको सक्सेस तो मिलती है।
हाँ, बिल बिल बिल बिल्कुल यस। हुँ, हुँ। हाँ, बताइये ना। उ, हुँ, हुँ। जी। जी। हाँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ।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 अच्छा, अरे! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये ऐसी चीज़ें है ना कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है जीवन में इससे आप जैसे कि आपने दूसरे अ, फ़ील्ड का जो है सो एग्ज़ाम्पल दिया इसके अलावे। तो मतलब कुछ बचपन के भी हमारे कुछ यादें हैं ना खेल से रिलेटेड जो कि मुझे अ, बचपन की बहुत सारी खेल हैं जो कि उसमें वहाँ पे गिल्ली-डंडा होता था। अ, वो गोली खेलते थे। है ना? तो और भी बहुत सारे हो गए, चेस हो गए, लूडो हो गए, व्यापारी हो गए। मतलब तरह-तरह के इतने सारे बचपन के खेल थे जो कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चे अ, कहीं न कहीं वो मोबाइल पे ही गेम खेलने में लगे रहते हैं। है ना? तो हाँ।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। आजकल तो लूडो हो गया ये सब भी मोबाइल पर आ गया है लूडो बहुत मोबाइल पर खिलाया था हमें। <chuckles>
हाँ, बिल्कुल। तो वो जो है उसमें उतना मजा नहीं आता जो आप ऑफलाइन खेलते थे, ठीक है। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो उसमें अलग मज़ा आता था। उतना आपको मोबाइल में मज़ा नहीं आता। वो तो बस लगता है कि मतलब कार्टून जैसा चल रहा है। ठीक है। तो एक शो-पीस लगता है कि उसमें हो रहा है। तो जो ऑफलाइन में गेम खेलते थे, उससे आपको कहीं न कहीं जो है आपका अ, हेल्थ भी जो है सो अच्छा होता था। है ना? खेल खेल खेलने से। आप वही चीज़ अ, वही चीज़, वही खेल आप जब मोबाइल में खेलेंगे मान लीजिए। तो उसमें आपको हेल्थ और जो है सो बिगड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना? जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो है वो तो है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ।